Mhm, okay.
Mmh, also die 1. die 1. Lieblingsgerichte, die sich so bei mir so kristallisiert haben, waren so Lasagne und so was, ne? Und, ähm, zum Beispiel, wenn meine Mutter gekocht hat und da war scharf dabei, dann dann bin ich ausgerastet, da habe ich gesagt: „Kann ich nicht essen“, und so, ne? Sch
Also, du meinst scharf, also Schärfe und nicht Schaf, des Tier, sondern Schärfe, ne?
Ja genau, scha scharfes Essen, genau, Entschuldigung. Ähm, und, ähm, genau, als ich dann ausgezogen bin
Ja, okay.
habe ich so irgendwie diese Gerüche bisschen zu Hau von zu Hause gemi äh, vermisst trotzdem, ne, also so so diese asiatischen diese asiatischen vor allem, ne, und dann habe ich, ähm, gemerkt so: „Okay, irgendwie fehlt da was“, ne? Und das habe ich dann so irgendwie versucht zu so für mich zu erörtern, indem ich so angefangen habe, so wirklich, ähm, ja, zu essen wie ein Chinese oder ein Vietnamese und mir dann dadurch auch so also, ich habe mir einfach Rezepte al beigebracht, ne? Ich habe mir geschaut äh, angeschaut so, was ist so so einfach typisch für die Esskultur dort, ne? Und dann habe ich so gesehen, ah, okay, ja, Chiliöl in Hongkong und so, ne, und dann habe ich gesehen, äh, bei v in Vietnam viele Kräuter, im und so diese ganzen zum Beispiel diese ja, wie nennt man diese Gerichte, diese Klassiker einfach, ne? Ähm, genau, und dann, ähm, habe ich zum Beispiel Ch mein eigenes Chiliöl ja?
Ja, spannend. Mhm, okay. Ja. Aber darf ich einmal noch mal dazwischen fragen, ne, sonst sonst kann ich gar nicht folgen. Ich würde gerne noch mal also, gerne gleich noch mal mehr vom Chiliöl her hören, aber noch mal vom Anfang. Also, du hattest gesagt, ähm, du bist ja in Deutschland aufgewachsen, und ich weiß jetzt nicht, ob deine beiden Eltern aus'm asiatischen Raum sind, aber auf jeden Fall d deine Mama hat dann schon asiatisch oder vietnamesisch gekocht oder auch deutsche Küche. Also, wie war wie bist du aufgewachsen, mit beiden?
Genau. Mit äh, mit beiden mit unterschiedlichen Küchen, also so äh, sowohl, äh, vietnamesisch, chinesisch als auch ja, manchmal gab's deutsch, manchmal gab's italienisch oder so. Lasagne, genau, mhm, einfach westliche Küche so, ne? Ja.
Ja. Lasagne hast du erwähnt, genau. Ah, verstehe, okay. Also, du hast quasi beides gehabt und, ähm, dann am Anfang die Schärfe war dir noch 'nin bisschen unangenehm am Anfang? Also, wenn deine Mama da so 'n bisschen mehr Schärfe reingemacht hat, das war dir so konntest du gar nicht mit?
Lieber ja, da also, sie hat sie sie sie wusste, wenn da scha wenn sie da so ihr Klasse sie sie hatte 'ne hohe Schärfetoleranz, aber sie wusste, wenn sie das bei mir mach reinmacht, dann esse ich das nicht, ne? Also, das war schon für mich ein Grund, das dann nicht zu essen.
Ja.